す美術館でもいいんだけど、何でもいいんだ。 美術館でも、映画でもいいんだけど。
うんうんうん。 うん。
そう、屋内で楽しめること？
うんうんうん。
うん。 で、それが終わって、ディナーって感じ。
すっげえ、もう疲れてる、その時点で。車の中では寝ていいんですか？<laughs> だって汗かいたし。<laughs>
もう疲れてるんね。<laughs> うん、そうだよね。 寝ちゃってるよね、もう帰りたいってなっちゃうよね、多分ね、映画の前にね。
<giggles> 映画とか寝ちゃうと思う。<giggles>
ごめん。うん。ねえ。ごめんって言われるよね。「あ、なんかちょっとお母さんから連絡来ちゃった」って言われるよね。帰んなきゃってなっちゃうかな。
<giggles> いや、でも多分、世の男性ってこれぐらい毎回考えてるんだと思う。
うん。 考えてるよね。
うーん。もうなんかね、ドライブで、海でもいいんだけど、川でもいいんだけどってそこまで聞いた時点で面倒くさって思っちゃった。<giggles> もうすごい前半の方で面倒くさくなってた。<laughs>
うん。 うん。 <laughs> 面倒くさって思っちゃった。あれ。 なっちゃった。ちょっと待って、どこ間違ってた？
<laughs> いや、完璧なんだけど。
もう、うん、うん。
なんか今その話を聞いて、ああ、なるほどなって思ったのが
うん。 うん。
だから、なんかちょっとでも、こうしたかったっていうのと違った時に、イラっとしないですか？
うん。 うん。 うんうんうん。